At oo talagang, talagang pag malapit ka sa dalampasigan kumpara yun nga pag pumupunta ka lang dun, pagka marami kang iniisip ganun o kaya pagka gusto mo lang mapag-isa 'di ba. Ma magandang pumunta dun, kasi yun nga, ah, payapa siya tapos, um, parang pakiramdam mo na tahimik yung ano yung mundo kasi ikaw lang yung andon, tapos yung dagat. 'Di ba yung dagat naman, ah, sobrang lawak niyan parang wala kang makikita talaga niyan, kaya parang ikaw lang talagang mag-isa dun. Tapos yung mga stress mo parang mawawala ganon. Tapos, um, yun nga parang talagang wala kang ibang iisipin, parang talagang mag re-reset yung utak mo 'di ba?
Oo. Oo. Yun. Kaya nga, eh. Oo. Payapa, oo. Oo. Ay, totoo. Ayun. Ikaw ba, may mga memories ka rin na may kaugnayan sa dagat na lagi mong ina-alala?
Ay, oo siyempre nung ano, nung bata pa ako siyempre lagi kaming pag magbabakasyon sa ano sa dagat. Yan talaga kasi, yun nga, ah, yun yung tipikal na, ah, pag bakasyonan, eh. Oo 'tsaka siyempre kasama mo yung ano yung buong pamilya mo. Tapos, ah, kahit na minsan wala naman kayong mga ano 'di ba mga, 'di katulad ngayon marami ng mga gadget, eh, 'di kagaya dati dala niyo lang ano, eh, banig lang tapos yung pagkain niyo lang, oo yun lang. Eh, masaya na kayo dun 'di ba kahit wala, hindi naman kayo masyadong, ah, maraming ginagawa, yung naglalaro lang kayo tapos nagkukuwentuhan lang ganon. Tapos pagka trip mo lang lumangoy, eh, 'di lumangoy ka lang ng konti ganon. Talagang yun, ganun lang. Ikaw ba?
Okey. Oo, pasyalan. Oo, bakasyunan. Oo. Oo. Kaya nga, eh. Oo, salbabida. <chuckles> Kaya nga. Oo. Oo. Ayun. Oo ang saya nun. Okey. Sa'kin naman, ah, maliban dun sa binanggit ko nga na 'yon na, na nandun ako sa tabi ng dagat, eh, ano do'n naman sa probinsya namin sa Marinduque, isang gabi sa tabing ilog, mga siguro bata pa rin ako no'n, eh. Kasama ko yung pinsan ko, may dalang may dala akong Pan de coco, siya naman may dalang flashlight. Tapos umupo kami sa malaking bato, kasi kapag sa ayan isa rin sa maganda 'yan sa ilog yung bato-bato kasi, unlike sa dagat na buhangin, dun naman sa ilog mga malalaking bato. Tapos yun pinanood namin yung tubig habang may mga mga alitaptap sa paligid ayan. No'n kasi siya talagang hindi pa talaga uso yung gadget, eh. Kaya yung mga alitaptap kapagka nagliliparan parang napaka-magical, eh 'no, parang ano, eh, parang may himalang nangyayari. Ayun ang sarap lang sa ano, ang sarap lang sa paulit-ulitin kasi wala pang gadget, walang ingay ang mga mga motor, mga sasakyan. Tapos 'yon puro lang kami yung ano nandun, 'tsaka yung agos ng tubig ayan bumabalik bumabalik siya sa ala-ala ko. Yun sa sa tuwing nai-stress ako, sa tuwing gusto kong pumunta ng ilog, yun yung ina-alala ko. Yun yung paalala sa'kin na minsan ah kailangan mo lang balikan yung yung kabataan mo para maalala mo kung pa'no magpahinga kasi 'di ba. Ikaw ba, iniisip mo rin yun yung kabataan mo?
Oo. Oo. Oo. Mm. Oo nga. Kita. Oo. Oo. Tama, tama. Sang-ayon naman ako dun. Ay oo. Oo.

Ah yun, siyempre yung yun nga yung mga tunog ka nu tulad nga nung usapan natin, yung ano, yung tunog nung alon di ba pag natabing dagat ka parang masarap siyang pakinggan, tsaka yun nga pagka, ah, tang ah, pagkahapon na yung sinabi mo kanina na malapit na lumubog 'yung araw 'di ba? Maganda siyang panoorin ganon, talagang makakatulong yun sa'yo para maramdaman mo yung ano yung kapayapaan sa paligid. Ikaw ba?
Mga tunog, oo. Oo. Oo, yung sarap. Sunset, oo paglubog ng araw, oo. Oo. Ayun. 'Di ba ang payapa, sa 'kin naman siguro yung katahimikan kapagka wala masyadong tao, yung yun ganun sa sinabi mo yung mas kasi pag tahimik mas naririnig mo yung mga tunog ng kalikasan eh no? Imbis na yung tunog ng mga ibang pamilya na nagbo-bonding, <laughs> yung halimbawa hampas ng alon, yung huni ng ibon, lagaslas ng tubig yung ganun. Tas masarap din ano, ah, kapagka, ah, umuupo ka sa buhangin 'di ba? Minsan nilulubog pa natin sarili natin sa buhangin eh. Yun, yung at saka ang kakaiba diyan, pagka nasa kalikasan ka talaga wala kang cellphone yung wala kang ginagawa, 'di ba? Yung talagang presensya mo lang sa sa mismong moment na yun, 'yun yun yung pinaka ah therapy na rin sa'tin di ba, nakakapagpagaan ng kalooban. Oo.
Oo. Oo. Ah ay. Oo. Tama. Oo. Oo tama. Oo. Ta oo tama talaga naman ka ay isa pa pala dadagdag ko lang din sa sinabi mo di ba pagka, yun nga pagka nasa dagat tayo tapos, um, parang win nalala natin yung mga kun yung mga dating bakasyon natin dun sa dagat, 'di ba? Nakakadagdag siya sa kapayapaan ganon, kaya maiisip mo yun nung nung bata ka pa yung kasama mo, yung mga ano magulang mo, mga pamilya mo, ganun. Parang bumabalik ka dun sa panahon na yun, di ba, yung yung si simple lang nung bata ka pa, wala di ka pa stress sa trabaho, oo, wala pang mga bayarin ganon. 'Di ba bo
Ano. Ano. Ay oo, oo yun din. Oo. Oo. Kaya nga eh. Wala kang pinoproblema, kaya nga eh. Ngayon kasi iba na yung iniisip natin no, kung paano tayo makakaraos sa araw-araw na buhay, talaga naman. 'Tsaka oo masarap din yung ano yung pakiramdam pagka nilubog mo yung paa mo sa tubig, na ano ka rin ba sa ganun? 'Yung yung yung mga unang paglubog ng paa sa tubig 'di ba?
<chuckles> Oo parang ano nga eh. Oo. Oo tama kasi sa dagat, Oo. 'Yung yung parang medyo mainit kasi minsan yung dagat 'di ba, kaya masarap ilubog yung paa mo dun eh.
Talagang Oo, oo, di ba? O, tsaka minsan parang nag-aalangan pa tayo na na ay lulubog na ba ako, yung ganun. <laughs> Ha, yung naghihintay pa tayo ng ng may magyayaya sa'tin, aya
Oo.